En ce moment j'ai, heu, un gros projet dans ma vie, c'est de me lancer dans l'immobilier, l'investissement, puis, f enfin avoir, enfin, faire un crédit à la banque pour pouvoir acheter, pour réinvestir, pour réacheter, et cetera, et cetera, enfin, objectif heu rentier, heu très, très, très long terme. Sauf que, hem, bah le problème c'est que, heu, pour ça faut que je commence à, mmh, à organiser mes pensées, à à travailler, à savoir me définir des objectifs, un plan de travail. Enfin à créer un peu tout ce système, tout ce ce plan d'action pour réussir à atteindre mes objectifs
Ah bravo. Mmh mh. D'accord.
sauf que, ben, mmh, initialement, je je faisais ça aller 1 à 2 fois par semaine, et là, c'est plus 1 voire pas du tout par semaine. Enfin peut-être que j'ai peur de commencer, peut-être que, enfin, j j'arrive pas et j j des des fois je saute des sessions, et j'ai l'impression que je vais jamais avancer et je m'en veux un petit peu pour être honnête quoi.
OK. D'accord, OK, ouais, donc, si je comprends bien en fait, voilà, tu t'étais, heu, heu, prévu un b un business plan, heu, quelque chose, heu, d'assez, heu, carré sur une période, heu, définie, et au final en fait, heu, tu, heu, heu, tu arrives pas à suivre, heu, ce que tu t'étais toi-même, heu, défini et fixé comme em heu, comme objectif.
Ouais. Ouais ben, c'est ça. Certes l'objectif est très long terme, mais il faut avancer petit à petit et le petit à petit je le je le suis même plus c'est enfin je quand je travaille c'est assez aléatoire quoi, et je saute des sessions et en fait plus j'avance lentement et plus mon objectif va être va être atteint lentement également et enfin, et moins je suis satisfait et cetera, quoi.
Ouais. Mmh mh. Bien sûr. Et heu, en en fait, ça fait depuis combien de temps que tu as, heu, arrêté, on va dire, de travailler, heu, sur ce projet, heu, de manière proactive?
Heu, j'ai commencé à travailler sur le projet il y a, ouais, 3-4 mois, et là ça fait, heu, 1-1,5 que que j'aurais dû heu, ça fait 2 mois que je commence à réduire et 1 mois et 1/2 ou, voilà quoi. <chuckles>
D'accord. D'accord. OK, ouais, donc tu te sens vraiment, heu, coupable et ça te frustre finalement de même pas réussir à à respecter ton propre, heu, planning mais tu est-ce est-ce que, heu, est-ce que tu sais s'il y a un événement qui a déclenché, heu heu, le fait que tu aies, heu, réduit puis à terme, heu heu, bah, arrêté en fait de te, heu, de poursuivre sur, heu, sur cette voie ou heu?
Moui. Je pense que, heu, c'est le fait d'être rentré de voyage. J'ai j'ai passé 1 an en Australie où justement, ben, c'est là que j'ai commencé le projet, que j'ai eu des idées tout plein la tête, que j'ai ouvert mes chakras quelque part, toute cette ambition sauf que, beh, donc heu, j'ai commencé, je travaillais, j'étais même rigoureux, enfin, même dans ma vie en général. Mon planning et ma vie était carré et je suis rentré, je suis retourné chez les parents, de ben, depuis 2 mois justement et donc heu, zone de confort, facilités, distractions et et je perds la motivation pour, heu, tout et particulièrement ce projet-là, quoi.
Mmh. Yes, ça, génial. Effectivement. Ouais. D'accord. Mais en tout cas, rassure-toi, hein, heu, enfin, voilà, heu, je pense qu'on arrive tous à un moment donné où on a besoin aussi de, heu, voilà, de de de se poser. C'est vrai que tu as quand même vécu, j'imagine, une année qui était, heu, hyper intense, heu heu, à l'étranger, donc heu, enfin, voilà, tu es revenu dans un confort, heu, minimum, heu, le fait que tu aies, heu heu, mis un peu entre parenthèses ce projet, heu heu, intéressant que que tu as mis en place, ça veut pas dire que derrière tu vas, heu, complètement, heu, l'abandonner, heu, effectivement, peut-être que, heu, ben, voilà, après avoir passé 1 année, heu, à trimer, heu heu, à trimer, heu, en Australie, ben voilà c'était important pour toi de, heu, de de prendre un peu de temps sachant qu'en plus là c'est la fin d'année et cetera, heu, c'est tout à fait naturel de, heu, de de prendre soin de toi et heu et et ça te permettra aussi derrière de de vachement rebondir et de d'avoir heu heu, plus d'idées pour pouvoir mettre en place ce projet.
Oui. Mmh. Mmh, ouais, c c'est vrai, ouais, merci pour tes encouragements! Enfin le le truc c'est, enfin, c'est que oui je me repose, et c'est même mon entourage et mes propres parents qui m'ont dit: «repose-toi, tu viens de rentrer d'un long voyage.» mais heu, en fait, comme je t'ai dit, ça régresse niveau productivité, créativité et j'ai l'impression que je vais me reposer jusqu'à la fin des temps et que jamais je vais remonter la pente quoi, enfin
Bien sûr. Comme quoi?
Est ce que ouais.
Non, mais ça reviendra. En fait, concrètement, aujourd'hui, heu, je sais pas, est-ce que tu vois des obstacles, heu, en dehors de ta motivation, heu, en, heu, à à l'instant T, heu, qui qui te t'empêcherait, on va dire, de d'about heu, de, heu, ah, qui em qui empêcherait ton projet d'aboutir?
Je pense que enfin, déjà ça peut pas être le temps, parce que j'ai du temps, <chuckles> pour le coup, <chuckles> dans ma zone de confort tranquille. Et heu, mouais, j'ai envie de dire, c'est la discipline de manière générale, enfin, après, enfin, c'est lié à la la motivation, je suis pas motivé donc je suis pas discipliné. Et hem, aussi le enfin le fait que j'ai du temps, que j'ai pas d'obligation de me lever le le matin, fait que mon sommeil j'ai toujours mes heures de sommeil mais jamais à la même période. Je peux me coucher à vingt-et-une heures comme à 03:00 du matin, et cette irrégularité dans ma vie, dans mes routines, je pense que, ouais, ça me décale et mon cerveau il comprend pas quand il doit travailler, quand il doit pas travailler, quand il doit se concentrer, tout ça quoi. J
D'accord. Mmh-mh. D'accord! Déjà, ouais, en effet, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose, c'est qu'il faut que tu t'autodisciplines. Combien même tu es dans un certain confort aujourd'hui, heu, ton projet, heu, il va pas arriver, heu, par, heu, par soi-même. Donc heu, il faut que tu te mettes quand même dans un état d'esprit, heu, que ce projet, heu, combien même si c'est le tien, heu, tu te dois de respecter quand même, heu, cert certaines obligations. Bah, notamment en termes, enfin voilà, de, heu heu, de de de respect des temps de sommeil, heu, enfin voilà, de de régularité, de pouvoir aller faire du sport, de manger à des heures régulières, tout ça c'est vraiment super important. Donc je pense qu'il faut quand même que tu ajustes quelques paramètres, quand même, dans ton, heu, dans ton quotidien.
Bien su Mmh. Tu tu penses qu'il faudrait que je fasse un planning, heu, presque à l'heure près, hem, basé sur le sommeil? Que je me force à ouais, que je mette une alarme, limite, pour mon coucher, quoi?
Mais carrément! Carrément! Je je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, peut-être notamment en freelance, qui pou pourraient se retrouver peut-être dans la même situation que toi, hein, heu heu, qui ont, heu, des des projets, heu, à mener, heu, mais heu, une motivation qui est, heu, aléatoire, du fait de ne pas avoir de compte à rendre à l'instant T à un manager. Mais dis-toi qu'aujourd'hui, ton manager c'est toi, et fais en sorte que, heu, tu sois le manager pénible <chuckles> qui va te donner, heu, qui va te donner, heu heu, la la bonne motivation et heu heu, et le déclic aussi pour, heu, pour avancer. Maintenant, effectivement, j'ai bien compris que ton projet, c'est du long terme, mais heu, il faut, heu, savoir aussi avancer par par étapes. Donc pense, heu, peut-être en fait, à te te fixer des des, heu, objectifs intermédiaires, en fait, pour pouvoir atteindre, heu heu, le, heu, le, heu, le gros, heu, dans quelques, heu, mois voire dans quelques années en fonction, enfin voilà, de de la cible que tu t'es toi même fixée.
Ah! C'est vrai, ouais. Ouais! C'est vrai, ouais, j j'adore l'image du de l'auto manager. Faut faut que faut presque que je me sanctionne si j'arrive en retard au travail sur mon bureau et que je me récompense si je réussis quelque part, hein, je sais pas, un petit bonbon ou quelque chose comme ça, ça peut être marrant! Et ça
Mais bien sûr! <chuckles> <chuckles> Eh bah réfléchis. Réfléchis, effectivement, à cette méthode, ouais. <chuckles> Mmh.
Ouais, c'est vrai, pour le coup, et c'est vrai aussi que, bah, au même titre que retard, arrivé à l'heure le manager il donne des tâches, des missions. <clicks tongue> Et heu, c'est vrai que enfin, sur mes objectifs de travail peut-être ce qui m'a fait lâcher petit à petit
Mmh mh.
c'est que, heu, j'ai plus d'objectifs, de mini objectifs, en fait. Je je vois que, sur le long terme, dans l'idée, et ouais, faudrait que je découpe mes gros objectifs en en plus petit, que je redécoupe en plus petit, que je redécoupe en plus petit, et
D'accord.
ouais, je pense que si j'arrive aussi, également, à accomplir des objectifs, ça me ferait un peu comme des des victoires, des satisfactions, que je peux récompenser ou non. M mais ça, j'en ai pas, ouais. Le f en fait, ouais, le manque de motivation peut être dû au au manque de réussite, et de retour positif sur le travail aussi, ouais.
C'est ça. Bah, effectivement, ouais. <chuckles> Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, et ça me fait penser que peut-être, heu, si tu partageais tes objectifs, peut-être avec, heu heu, avec un proche, je sais pas moi, heu, ton ton ami, heu heu, tes parents et cetera. Ou ou je sais pas, ou même si tu le partageais ne serait-ce que sur LinkedIn. En fait toi-même je pense que ça te, heu, boosterait pour pouvoir, heu, en fait, te pousser à aller, heu, à à aller l'atteindre cet, heu, cet objectif. Heu, donc heu, je pense que tu pou tu pourrais envisager aussi, heu heu, ce de ce ce ce type de de de méthode, heu, une motivation qui pourrait venir peut-être de de de l'extérieur, et heu, voilà et qui heu
Mmh. Externe, ouais.
et qui qui qui t'apporterait, enfin, voilà, c'est, heu, les éléments qui te manquent aujourd'hui, pour heu
Pour avancer, ouais
pour atteindre ton ton plan, ouais.
Bah c'est vrai, ben, ce que tu me dis là, enfin, si tu me fais penser littéralement à mon frère, pour le coup, qui est dans la même situation que moi à peu près, et en j'en ai déjà parlé de ce projet et il a plus ou moins le même projet que moi. Et hem, à long terme, enfin, à on va dire, à moyen terme, heu, f c'est-à-dire dans 1-2 ans, pourquoi, enfin, pourquoi pas s'associer justement pour investir plus gros, pour gagner plus gros, dans l'idée. Mais pour ça, pour l'instant on fait un peu son son chemin actuel, on fait ses économies, on commence ses premiers achats, dans l'idée, et on se forme. Et et de de lui en parler pourquoi pas ça pourrait faire un un suivi mutuel parce que, d'une part ça me motiverait moi, mais qui sait, peut-être que je vais le motiver lui aussi, qu'il en a besoin.
Ah bon? D'accord. Oui. Mmh mh. Aussi! Moui, effectivement, oui, heu, je pense que, enfin voilà avoir, heu heu, une motivation, heu, commune, heu, alors peu importe, hein, quelle sera la finalité, hein, peut-être que vous investirez pas ensemble. Mais dans tous les cas, heu, vous, heu, vous aurez mutuellement on va dire, heu heu, la la bonne la bonne énergie, et heu, et chacun peut apporter aussi des des idées et insuffler une énergie, heu, nouvelle, qui aujourd'hui peut-être, heu, vous manque à toi comme comme à lui. Mais dans dans dans tous les cas, heu, enfin voilà, il faut pas te sentir, heu, coupable de manière générale si, heu, si si si depuis 2 mois, ton projet n'a pas avancé puisque comme tu l'as dit, on est sur, heu, sur du long terme. Heu, donc voilà, la motivation, heu, c'est, heu, c'est quelque chose de très fluctuant, heu, tu as tu as tu as besoin de revenir sur, heu, sur une année qui t'a certainement pris, heu, une énergie, heu, concrète, donc voilà.
Mmh mh. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bien sûr. <chuckles> Oui. Ah bah ouais, c'est c'est c'est c'est ça pour le coup. Là, j'ai j'ai déjà envie de, enfin, de clarifier mon plan d'action. Un plan court, moyen, long terme. Même si le long terme, je le vois déjà plus ou moins mais on on a dit qu'il fallait des petites tâches court terme. Certes on va développer plus le court terme mais avoir une vision moyen terme et long terme aussi ça pourrait mieux me permettre, bah, d'avoir faim de pro d'avoir faim de travail quelque part. Et de et d'avoir un un un suivi, enfin et même pourquoi pas partager ce plan d'action avec mon frère, qui sait? Peut-être qu'il a une vision externe qui pourrait me corriger m'aider, heu, heu, tu tu as réussi à me remotiver, voilà, à me à
Mmh mh. C'est ça. Ouais. <chuckles> Ah bah écoute je suis, heu, je suis vraiment ravie que, heu, que que notre petite discussion, heu, ait pu te te rebooster. Et heu, j'espère que, enfin, voilà, que la motivation reviendra, heu, incessamment sous peu et je je te fais confiance pour ça.
Mmh. Ouais, elle est là, ouais. Je vais me mettre à à la place de mon t propre manager. Elle adorait cette technique et plan d'action, suivi, petits objectifs et tout ça mis en place, heu, je vais juste faire le point sur une feuille pour, heu, clarifier tout ça dans ma tête. Et ouais, ouais, bah, nickel, merci, tu m'as vraiment donné, heu, les pistes qu'il me fallait, ouais, merci beaucoup.
Je t'en prie.